Ừm, tức nà như mà thấy thời gian, ơ, mình thay đổi như vậy rồi, tức nà, đấy nà mình cũng, gọi nà, qua những cái lời chê bai mình biến nó thành động nực, thành sức mạnh để mà mình cố gắng mình đạt được tương lai tốt hơn đấy. Thế thì, ừm, kiểu như nà, bây giờ bạn có khi mà ờ, làm thế nào để mà có thể xây dựng một cái nã chắn ná chắn tâm lý nó vững chắc như vậy, để bây giờ mọi người chê bai mình mình không còn quan tâm nữa, kệ mọi người không?
<laughs> Ừm, cũng có, mình nghĩ là sẽ có, chắc chắn là sẽ có. Mình đã làm được nên mình nghĩ là sẽ làm được thôi. Nhưng mà dù gì thù dù, có nghĩa là mình phải đứng trên một lập trường là mình hiểu người ta đang nói gì, có nghĩa là mình đừng quá vội là sừng lông lên, đừng quá vội sừng lông lên khi mà người ta chê mình một cái gì đó. Đôi khi những cái lời chê đó mình nghĩ đâu đó nó vẫn mang những cái gì đó nó tích cực, nếu mình có góc nhìn nó rộng mở hơn, tốt hơn.
Ừm. Ờ.
Ừm. <laughs>
Ừm, tức nà, ờ, nói chung nà cũng có những cái lời chê bai mang tính xây dựng hoặc là những cái lời, ừ, ờ, tích cực thì mình cũng lên là tiếp thu và chứng minh cho mọi người thấy đấy, đúng không? Nhiều khi nà bây giờ mình bây giờ mình thon gọn hơn rồi, nhiều khi là quay ra bảo: "Cảm ơn ngày xưa mày đã chê tao nhớ, bây giờ tao thì đã như được như thế này rồi này", đúng không? Đó, thì ừm, đó cũng là một cái mà, ừm, một cái đấy nà những cái hành động cá nhân của mình như vậy ấy chính nà những cái lời mà phản pháo, gọi nà, ừm, rõ ràng nhất, đanh thép nhất rồi đấy, đúng không? Ờ, "Tao cũng làm được", ừm.
Ừ, đúng, đúng, đúng. <laughs> Đúng rồi, đó, ừm, đúng vậy. đúng, hành động Đúng rồi, thì <laughs> thì đó, đó cũng là cái suy nghĩ, kiểu, mình đã từng, từng trải qua rồi cho nên mình khá là hiểu. Không phải lời chê nào cũng sẽ mang cái, ờ, tiêu cực hết, có những lời chê thực sự sẽ mang tính tích tích cực. Cái lời chê nào mà tiêu cực á thì mình cứ lướt qua đi, mình đừng có quá để tâm, tại vì mình để tâm, mình chính là người bị phụ bị muộn phiền, còn những lời chê nào nó có tính xây dựng đóng góp thì cứ tiếp thu và thay đổi để mình có thể tốt hơn thôi.
Ừm, ừm. Ừm, ừm.

Ờ, bạn ơi, có lẽ nà, kiểu như là, ai trong chúng ta thì cũng bị tổn thương một vài lần vì những cái lời chê bai rồi ấy. Thì không biết bạn có lần nào mà bị mọi người chê bai xong rồi thấy tổn thương không?
<chuckles> Có nha, thật ra mình nhớ là hồi, ờ, xưa á <smacks lips> là cái kiểu, mình hơi hơi tròn người với hơi thấp, tức là bạn cứ hình dung giống vậy. <chuckles>
Ồ, <chuckles> gọi là, ừ, hơi, ừ, chubby à? <laughs> Ừm.
Ờ. <chuckles> Bạn cứ hình dung là mình người của mình nó khá nó khá là thấp, mình là con con trai, nhưng mà vô lớp mình, à, mình cao tầm, à, mét, ờ, sáu thôi, thực ra mình hổng có cao lắm, rồi mình cũng hơi mập người nữa, mà ngay từ nhỏ luôn là mình đã đã đã tròn người rồi. Cho nên là từ nhỏ đến lớn luôn, mình, à, đi học nha, thậm chí luôn, là, kiểu, ơ, mình ở nhà luôn á bạn, mà ba mẹ nè, rồi với một vài người thân của mình cứ nói mình mập hay là này kia thì cũng khó chịu lắm, thật sự khó chịu lắm. Ừm.
Nó, kiểu, ờ, ưm, ừm Ừm. Ờ. Nhưng phải chắc nà ngày đấy thì ba mẹ động viên nà con ơi ăn nhiều vào chứ sao bây giờ lại ba mẹ cũng, kiểu, ờ, ba mẹ trêu thôi chứ, đúng không? <chuckles> Ừ.
<laughs> Đúng rồi, thì đó, nhưng mà chủ yếu là từ bạn bè là chính, bạn bè, kiểu, có nhiều cái vấn đề, buồn lắm bạn ơi, kiểu, họ vô lớp á, họ cứ chọc, cứ nói ừ, mập này kia, mập địt đồ, <chuckles> nghe khó chịu lắm. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Vậy là từ năm nớp mấy là bị mọi người bắt đầu, kiểu, mọi người bắt đầu nói bình luận về ngoại hình của mình nhiều rồi?
Ờ, tiểu học thôi, lớp lớp 3, lớp 4 là mình bắt đầu, kiểu, tăng cân nhiều, mình tròn ra tới năm mười một mười hai luôn, mình vẫn còn tròn, bạn cứ hình từ hồi tưởng tượng hiểu hông, ờ, 10 năm, mười mười hai năm học, đúng hông? Từ 1-12 thì mình đã khoảng 10 năm, mình đã phải chịu cảnh, gọi là, gièm pha rồi dè bỉu nữa.
Ờ. Ồ. Ừm. Ừm.

Ừm, tức nà khi ngày xưa đấy thì cái hồi đấy thì, kiểu, nhiều khi nà cô giáo nhắc đến cái gì đấy thôi là cứ nhắc cái xấu là tự nhiên mọi người nó nại đầu quay ra nhìn mình và nhắc tên mình đấy, đúng không? Kiểu như vậy. Đó.
Đúng nha. Ờ, mình như cái gai trong mắt người ta vậy, kiểu vậy. Khó chịu lắm.
Ờ. Vậy rồi xứ, thì, ờm, sau này thì bạn có thấy nà mình, ờ, ngoại hình của mình như vậy rồi mình chấp nhận đi, xong rồi mình bây giờ mình thay vì đấy thì mình học tốt hơn này, chăm chỉ học hơn này, chăm chỉ làm việc hơn này. Bọn, ừm, có đặt ra cái suy nghĩ cho mình nà, ừm, ngoại hình nó không phải là tất cả không?
Ờ, cũng có. Mình cũng có từng có thời gian suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình hiểu vầy. Đúng là ngoại hình à, ví dụ những cái mình không thay đổi được, ví dụ như chiều cao đi, thì mình khá là khó là thay đổi, nhưng mà về cân nặng á, hay là về da mặt nói chung, kiểu kiểu là, mình cái gì mình có thể chăm sóc được á, thì mình nên cố gắng mình, ờ, chăm sóc chút xíu nè. Mình, ờ, thay đổi chút xíu để cho nó phù hợp hơn, cho nó đẹp hơn, tại vì chung quy mình nghĩ những cái đó nó cũng ảnh hưởng phần nào tới cuộc sống cá nhân của mình và sức khỏe của mình nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, tức nà, nói chung nà dù gì thì gì, khi mà, ờ, có một cái ngoại hình nó ở mức độ kha khá đi, thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cũng như nà làm mình tự tin hơn, đúng không? Chứ cũng không hẳn nà ừ, mình thấy nà bây giờ thì, ừm, ngoại hình không mọi người cứ bảo không quan trọng, chứ nhiều người nà cũng coi trọng ngoại hình nắm ấy, đúng không? Đó.
Ừm. Đúng nha! Ừ. <laughs> Đồng ý, thì bởi vậy. Đó là lý do tại sao mình lại chọn cách là mình, ờ, giảm cân. Thì bây giờ mình còn khoảng, a, 60kg thì mình thấy cũng thật ra mình thấy mình nhẹ nhàng hơn hẳn luôn á, kiểu là, cơ thể mình, đúng rồi, thanh thoáng hơn nè. Rồi mình làm việc gì nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình đi tới đi lui nó cũng khỏe hơn, và mình cảm thấy là, ờ, sức khỏe mình vầy cũng ổn, ổn hơn trước khá là nhiều.
Ừ. Ừm. Đi nhẹ nhàng hơn, sức khỏe cảm thấy OK hơn, đúng không? Rồi là Ừm. Đó, thì cũng tự tin hơn rất nà nhiều, đúng không? Rồi nà tập thể dục quen rồi nữa, thì-thì ngày xưa nhiều khi là, kiểu, cũng cân nặng đi, thì tập thể dục các thứ nó cũng khá là mệt đi, bây giờ người nó thon gọn hơn rồi, tập nhiều khi nà thấy thích tập hơn ấy chứ, đúng không?
<laughs> <laughs> Đúng nha. Thật ra bây giờ với mình á, thể dục nó nó nó cũng quan trọng, tại vì, ờ, những cái lời chê bai hồi xưa, hồi cái quá khứ của mình, nghĩ nó phần nào nó cũng là cái động lực thực sự. Nó là cái động lực để mình, ờ, phát triển bản thân, để mình xem xét lại những cái, a, cái mặt mà còn hạn chế á, thì từ đó mình thay đổi, mình thấy cũng khá là hay.

Ừm, tức nà ấy, thì, ờ, bản thân thì chê thì cũng có nhiều cách chê và nhiều người chê khác nhau, đúng không? Có nhiều người người ta chê nhưng mà một cách khéo néo, gọi là, người ta muốn động viên mình để cho mình tốt lên. Ví dụ như bảo là "Ờ, dạo này tăng cân thế nhỉ? Hay nà giảm cân một chút đi." các thứ thì rất là bình thường. Thì nhiều bạn thì nhiều bạn thì nại, kiểu, rất là toxic, kiểu, có thể nói những cái từ ngữ mà nó hơi tục tĩu một chút đối với mình ấy, kiểu, như trêu trêu, ừm, đó thì thực sự thì đối với những cái lời đấy thì, ừm, thì bạn thường phân chia như nào với cách ứng xử của 2 trường hợp như vậy?
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác luôn nha. Thật ra ờ. Ừm, đầu tiên đi nói về những trường hợp mà họ muốn tốt cho mình á, thì thực ra mình vẫn chạnh lòng, bởi vì đụng đụng tới cái nỗi đau, đụng tới cái cái cái khiếm khuyết của mình mà, thì mình vẫn chạnh lòng thôi. Nhưng mà đâu đó chắc mình cũng, ơ, cảm ơn, thực sự mình cũng cảm ơn người ta. Chứ tại vì, ờ, mình nghĩ vầy, người ta cũng phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm huyết, bỏ suy nghĩ, tức là có quan tâm tới mình, thì người ta mới khuyên, mới mới mới dành những cái lời đó cho mình.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
Còn, ờ, cái trường hợp trường hợp mà họ luôn luôn nói nặng nè đúng rồi, độc hại vô mình đi, thì theo mình á mình nên đáp trả lại, chứ mình không im lặng, thực sự luôn. Tại vì mình đã từng im lặng cho nên mình hiểu nè, im lặng là mình chỉ làm người ta, giống như là, được nước lấn tới thôi.
Kiểu, toxic, ừm. Ừm. Càng nước lấn tới thôi, đúng không? Ờ, là càng trêu hơn, đó thì ví dụ mình mình, kiểu, b phớt lờ đi là cũng không lên mà mình phản pháo lại luôn, đúng không? Đó, ờ, vậy khi ấy
Ừm. Đúng rồi. Ví dụ là mình sẽ chia làm nhiều cấp độ nha. Đầu tiên mình sẽ, a, nói cái kiểu là bình thường, à, là mình muốn dẹp câu chuyện qua một bên đi, mình sẽ nói là "Ờ, mình hông muốn nói chuyện hông muốn nói tới chuyện này nữa. Ví dụ như bạn, ơ, muốn nói á thì bạn đi chỗ khác mà nói." Còn nếu mà người này cứ làm hoài á, thì mình cứ kiểu là, mình nói nói thẳng thẳng thẳng thắn luôn, nghĩa là "Cái này nó thật làm mình khó chịu, đừng có làm cái đừng có nói bên này nữa, nếu mà không mình sẽ block."
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thứ nhất là chúng ta không không có thân nhau, đúng không? Lếu bạn thích nói xấu mình thì đi ra chỗ khác mà chơi, đúng không? Kiểu kiểu như vậy. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi. À há. Thậm chí nha, mình sẵn sàng mình block luôn hoặc mình xóa bạn luôn, hoặc là mình chặn cái bạn đó khỏi trang mạng xã hội của mình, để mà mình không còn thấy những cái đó nữa.
Ừm. Ừm. Ừm.